А, я пришла к тебе за советом. Дело в том, что, а, в последнее время я сталкиваюсь с тем, что не чувствую себя самой собой. Не то что не чувствую, как бы приходится подстраиваться под людей. Э, вот. А, это правле проявляется у меня в работе, а, и в общении тоже, например, когда у меня
Мгм. Мгм мгм.
а, в общении с людьми немножечко проще мне, то, что, да, я понимаю, что нужно быть, э, ну, более общительной в тот момент, когда, ну, мне Я вообще, как бы, закрытый человек и не очень люблю общаться. Я прямо через себя пере <swallows> переступаю и в тот момент, когда вот мне не хочется быть веселой или же жизнерадостной. Я понимаю, что люди не виноваты, и мое настроение не должно ни на ком отражаться или нежелание общаться в данный момент. Мне приходится переста э, переступать через себя и быть такой веселой, счастливой, жизнерадостной, такой прямо вот, э, рубаха-парень, можно сказать. А вот, ну, я понимаю, что это не совсем моё. А вот, и другой момент, я вот такая вот, знаешь, доказываю правоту, иду напролом, и для меня важно, чтобы вот всё было правильно. А вот и, а, я понимаю, что это не всегда хорошо, это не всегда н может быть правильно и, а, скорее всего, неправильно решать, а, прямолинейно какие-то свои, а, вопросы на работе или доказывать что-то, и нужно, а, решать более дипломатично, более мягко, более красиво, в ущерб се а, себе. И вот хочу тя попросить совета, как, э, найти баланс, оставаться собой и в то же время, знаешь, коммуникации чтобы тоже не страдали.
Ага, понимаю, мгм. Мгм мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Мгм. Я понимаю, действительно, это сложная ситуация, когда с одной стороны не хочется, да и нет вот этих внутренних сил, чтобы какие-то эмоции высказывать, а с другой стороны есть общество, да, и кажется, что правильно быть вот какой-то такой, ка какой кажется этому обществу приемлемым. Да, действительно, это не очень просто. А скажи, пожалуйста, вот когда ты чаще всего чувствуешь, что вот надеваешь такую маску?
Именно так, м-да. А, ну, я стараюсь всегда ее одевать, эту маску. Вот сейчас я только пришла с медицинского офиса. Я понимаю, что я не очень люблю ходить в такие места, и если я буду молчаливой и не очень разговорчивой, то меня могут понять, э, совершенно не ну, воспринять меня не совсем адекв правильно, можно сказать. Не то что адекватно, правильно, наверно. А, иногда как бы я, када задумчивая, у меня выражение лица очень серьезное. Я это не контролирую, это не потому, что я серьезная, а в этот момент я просто задумчивая, а люди воспринимают это как серьезность. А, вот. И я как-то, э, меня поймали пару раз на таких моментах, когда я читала книгу или о чем-то думала, мне говорят: "А что ты читаешь?" Или "О чем ты в данный момент думаешь, почему у тя такое, знаешь, вот, ну, чересчур серьезное выражение ли" И я стала над этим задумываться, и стала себя тоже ловить на этих мыслях, что, наверно, это как бы немножко отпугивает людей или, может быть, немножко отталкивает людей даже. Э, вот. И приходя в офис, конечно же, как бы даже ты не хочешь общаться, и не хочешь, что тя воспринимали именно такой серьезной, приходится, вот, знаешь, быть таким вот немножко весельчаком или более общительным, более разговорчивой. А хотя, на самом деле, это не я.
Мгм мгм. Мгм, мгм. Да. Мгм. М, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А вот, скажи, пожалуйста, тебе вот в этих ситуациях, вот ты щас книгу привела в пример, да, то есть, что ты очень серьезно выглядишь, тебе, а, важно мнение других, вот что они о тебе подумают? И вообще в каких ситуациях тебе это мнение важно? Ну, наверно, в офисе, да, когда ты приходишь на работу, может быть еще в ситуации?
Ну, когда я кни Когда я книгу читаю, мне абсолютно всё равно, что обо мне думают, как бы да. Просто этот момент я уловила, просто я как бы зацепилась заи за этот момент, как бы одно из как бы проявлений моей серьезности, и я понимаю, что как бы, и вижу реакцию людей. Это меня, конечно, останавливает, потому что когда ты приходишь на какую-то встречу и начинаешь, э, как бы хочешь, чтобы у тебя была коммуникация, как тебя встретят, так и дальше пойдет твоя встреча, понимаешь? Если я приду, такая вся молчаливая, серьезная, то, а, разговор может пойти совершенно не так, как нужно, не в том, э, русле, которое мне, например, необходим. Вот, например, даже прием в офисе медицинском может совершенно по-другому пройти. А вот, и я понимаю, что, а, мне нужно быть более открытой, более доброжелательной, более любезной, и тогда и люди по-другому меня воспринимают. Вот в этом контексте, конечно, для меня это важно.
Мгм. Восприятие тебя. Ага. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. М, а вот, скажи, пожалуйста, ну, ты говоришь, что нужно быть более любезной, и люди будут по-другому воспринимать. А вообще тебе ну, ты смогла бы ты попробовать, там, периодически как-то себя, а, контролировать? Ну вот, в такие моменты, да, когда ты понимаешь, например, ты собираешься в медицики в медицинский офис и ты понимаешь, что тебе важно, как там все пройдет, да, то есть какой-то настрой и восприятие тебя. И ты вот до того, как туда зайдешь, там, может быть, немного подумаешь и, там вот, сфокусируешься именно на этом. То есть сможешь ли ты так делать? Будет ли тебе это там не сильно в тягость, тем более если ты понимаешь, что это даст какой-то результат? Вот такое какое-то контролирование того, как ты выглядишь, да, и как тебя люди воспринимают в ситуациях, когда действительно это важно. Возможно ли для тебя такой способ и сможешь ли ты его там попробовать? И, ну, ты уже его пробуешь.
Да. Ну да, я пытаюсь как бы себя настроить. Это хороший, конечно, вариант, именно что, ну, на этот период как бы, да, действительно пере не то, что, не, это не перевоплощение, а просто вот, ну, настраивать себя на то, что, да, как бы я, да, настройка, да, вот настроить себя, что в этот период, да, нужно немножечко себя как бы, ну, поломать, наверно, перестроить. Вот, но хотелось бы, конечно, чтобы это было в балансе, восприятие вот этого вот.
Настройка. Да-да-да. Мгм. М, мгм. А вот ты говоришь в балансе восприятия, может быть, действительно как-то посмотреть на, там, ситуации, и понимать, что вот есть ситуации, как ты с книжкой привела в пример, да? А в том плане, что ты там читаешь, и тебе, в общем-то, не важно, что там люди думают о те, потому что для тебя, там, важно прочитать эту книжку. Да? Там. А вот с медицинским, а, посещением, да, медицинского учреждения другое. Вот, может быть, для баланса тебе бы подошло как-то вот смотреть, что это за ситуация, да, и ситуация, где, там, можно вообще не думать, да, о том, какой ты, да? Оставаться таким, какой ты есть. А вот ситуация, где все-таки от этого зависит, ну, какой-то результат, который ты получишь, да, здесь уже как-то, ну, как-то балансировать в другую сторону. То есть понимать, что там достат можно быть вежливым, да, там, улыбчивым, но дальше там, условно, не стоит там тратить свои усилия на то, чтобы, там, не знаю, спросить у, м, администратора, какой у нее там, ну, день, ладно, это еще вот этот смоллток, да, там, а как у нее там собачка, там, дочка и кто-то еще вот- можно этого не сделать. Да, то есть, может быть, вот какой-то такой вариант для себя найти, то есть чуть-чуть открыться, понимая, что это даст тебе эффект, но дальше не делать, потому что на этом можно остановиться.
Да. Понимаю. Да, понимаю. <laughs> Да, тут, наверное, вот этот баланс соблюдения вот, ну, наверно, не так глубоко, не так далеко, но в то же время быть достаточно вежливой, чтобы как бы и, э, себя чувствовать временами более-менее комфортно, и в то же время, да, а, в контакте быть с с э, с людьми.
Мгм. Да, вот, кстати, если про контакт людей, ну, наверно, у тебя есть друзья, я думаю, или какие-то знакомые, которые, а, с тобой близки. И, я думаю, они знают тебя, что ты вот такой человек, да, что ты там серьезный. Ну, просто потому что у тебя такое выражение лица. Вот, а с ними комфортно ли тебе с ними? И мож можно ли, может быть, как-то, знаешь, периодически с ними встречаться, чтобы вот какую-то такую отдушину получать, да, что у тебя есть какой-то круг, где ты можешь, а, там, не знаю, хмурить свои брови, и никто не будет говорить: "А что ты такой хмурый сегодня?"
Классно. Абсолютно. Да, вот в этом отношении я с тобой полностью согласна. Это именно тот круг людей, с которым мне действительно комфортно, мне хорошо. А, как бы я себя абсолютно, ну не у меня нету такого, что я вот как-то наигранно себя веду, или неестественно. Если я мне грустно, как бы меня поддержат. Если мне весело, я открыта, и я общаюсь на любые темы, мне действительно нуж ну комфортно, просто хорошо. Мы воспринимаем друг друга такими, как есть. Да, наверно, это и есть та самая, знаешь, вот отдушина, где я действительно чувствую себя вот, ну, комфортно, вот хорошо. И мне не приходится, как бы, да, а, перестраивать себя.
М, мгм. М. Мгм. Перестраив ну да, это действительно непросто. А вот тоже, может быть, тебе попробовать, ну вот, в таких вот ситуациях, где ты всё-таки понимаешь, что перестроиться надо, да, потому что от этого зависят, да, какие-то важные для тебя, там, моменты. Может быть, после этого, там, тебе, а, нужно, если нужно, а, как-то, какие-то там, условно, там, упражнения или тренировки, чтобы восстановить свое во внутреннее состояние, там, ну, не знаю, погулять там в парке одной, да, вообще не видеть людей или там, не знаю, прийти домой, тоже там вот закрыться, там, не видеть людей, или что-то еще сделать. Ну то есть, может быть, есть какие-то, м, способы, которые тебя бы приводили в хорошее состояние после таких вот встреч или мероприятий, может быть их можно было бы использовать, как думаешь?
Верно. Хорошо. А, я думаю, да, действительно, это хороший прием, на самом деле, для меня будет, э, что вот, знаешь, вот, а, переключаться, отк даже отключаться, я бы сказала бы, на какое-то время от, э, от от той ситуации, в которую мне нужно было войти, и по э, сразу же как бы, может быть, эм, эна переключиться и как бы войти в свое вот с комфортное состояние, чтобы вот не быть на ну, чтобы меньше переживать и понимать, что это тока временно, это тока вот на какое-то время, что вот пока я здесь нахожусь. И всё-таки оно заканчивается, и вот, действительно, найти какой-то вот себе вот, э, я не знаю, тебе побыть одной, или же <clears throat> то тоже пообщаться ск э, с кем-то из друзей своих, чтобы вот, э, да, войти в этот баланс. Я думаю, действительно, это будет для меня вот хорошим советом и вот, э, действительно, хороший план к действию. Вот. Поэтому, да, спасибо. Я вот, э, н я признательна, что ты меня выслушала, дала дала столько вот ценных советов, с таким пониманием ко мне, ну, отнеслась. И я постараюсь на деле, конечно же, всё это использовать, м, вот. Поработать над собой.
Мгм мгм. Мгм. М. Да да да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Тебе спасибо Мгм мгм. Тебе спасибо, что поделилась. Действительно, я понимаю, непросто. А, и вот еще когда ты говорила, что там, м, по поводу того, что эту ситуацию ты сама закончится, вот может быть здесь еще попробовать думать: "Она закончится и она мне принесет вот это". Ну, то есть такой для себя некое поощрение, понимая, зачем ты это делаешь. Может быть, это тоже можно.
Отлично. Ну, это вообще велик великолепно на самом деле. Прям вот, знаешь, как бы достижение вот этой вот, знаешь, вот как бы получения желаемого.
М. Да да да. Мгм.
Да, это замечательно. Спасибо тебе большое, последнее вообще-то просто было то, что вот н необходимо для меня. Спасибо за помощь.